Oh nein, das ist wirklich so?
Und dann an die nächste Stel ja, und dann an die nächste Stelle zu schicken, wo der dann wieder ausgedruckt wird und wieder hochgeladen wird und irgendwann ist das
<chuckles> <chuckles>
komplett absurd
Ja.
äh, dass du dir denkst: „Okay, äh, was geht hier eigentlich gerade ab?“
Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Also das ist mehr so 'n Witz über die deutsche Digitalisierung. Das geht ja nicht wirklich so, ne? <chuckles> Also 'n bisschen so, aber. <chuckles>
Do de Ne, ne, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Die drucken deinen Online-Antrag wirklich aus. Ja. Weil die keine
Wie? Mhm. Damit Sie ihn dann in ihren Aktenordner abheften können, ja.
Ja, und weil die keine PDF, äh halt, äh, Reader haben. Wo man sich so denkt: „Leute, ihr seid doch bescheuert.“ Also, wie wie was? Al
Ah. Ja, das hat das hat doch jeder auf dem Computer, ja, okay, gut. Mhm. ja.
Ja, also ja, ich äh, ich weiß auch nicht, das ist wirklich das ist absurd. Also da da hat m ich habe da auch keine richtigen Worte dafür. Ich wünschte, ich w äh, das wäre jetzt wirklich auch gelogen, was ich dir erzähle, ne? Aber das ist wirklich wahr. <chuckles> Also
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Ja, das das das hört sich ja auch an wie so 'ne Geschichte, muss ich ja ehrlich sagen. Ich dachte, es war 'n Witz, aber es geht wirklich noch so ab, ja?
Ne, halt echt nicht. Nein, nein, nein, das ist wirklich das ist wirklich so. Die drucken deinen Online-Antrag aus, ja.
Mhm. Ja, ja, oh Mann. Ja, ja, ja, witzig.
Und das mehrfach. Ja. Deswegen ja. Aber ich bin froh, dass so wobei, ich habe aber auch generell das Gefühl also ich wollte gerade kurz sagen: „Ich bin froh, dass, ähm, mittlerweile doch irgendwie das 'n bisschen technikoffener ist und so.“ Aber ich habe auch da das Gefühl, dass es wieder zurückgeht, weil zum Beispiel während Corona hatten wir, ähm, halt Onlineunterricht und so und das zum Beispiel ich fand das richtig super. Also, bin ich ganz ehrlich. Also, weil
Ja. Mhm. Ja. Das ging auch echt schnell, dass dass jeder Schüler und jeder Lehrer dann Online-Zugang hatte und tatsächlich Unterricht stattfinden konnte, ne? Ja, das war beeindruckend, ja.
Mhm. Genau. Genau, und die Vorteile sind ja wirklich un also es za zahlreich, also wirklich. Weil du du hast keinen Fahrtweg mehr. Du kannst dich besser konzentrieren. Du hast keine Ablenkung durch andere Klassenkameraden und so. Du kannst Sachen dreimal anhören oder fünfmal, auch zehnmal, wenn du's zehnmal hören musst.
Mhm. Ja. Wenn du jetzt wenn du so 'ne aufgezeichnete Vorlesung hast, also nicht live.